Bersikap seperti kamulah satu-satunya wanita, tapi ternyata, kenyataannya enggak kayak gitu. Aku didatengin sama, eee, lelaki lain, aku nggak kenal, dia siapa, tiba-tiba dia bilang kayak gini ke aku, eee, ini ini datenginnya bener-bener yang langsung datengin, di depan mata gitu, ya, Kak. Dia bilang kayak gini, "Tolong dong, Mbak, dibilangin tuh, calon suaminya, jangan ganggu istri saya."
Mmm. Mmm, oke. Mhm mhm. Oke. Kenapa? Iya iya. Hah, astaghfirullahaladzim, Mbak, aku agak syok, ya, dengernya. <chuckles>
<chuckles> Iya, kan, <laughs> kaget gak tuh? <chuckles>
Aku pikir tuh, nggak ini aku pikir tadi, he iya, ta tadi tuh, aku pikir, eee, mau ngelamar atau mau apa, tiba-tiba, ternyata enggak ya, justru, itu ya, ma mau bilang itu, ya. Oh, oke oke, mhm.
Iya, kan. Iya. <chuckles> Iya, akunya kaget dong, terus, aku awalnya gak percaya, tapi setelah s aku ditunjukin ya, bukti-bukti dari, si lelaki yang gak aku kenal, itu. Yang merupakan suami dari istri yang selingkuh, dengan calon suami aku, nih. Ya, aku pasti kaget, eee, gemetaran, merinding, dan pastinya, itu adalah momen yang sangat menyakitkan, dan juga salah satu momen terburuk, dalam hidup aku, mengetahui itu semua. Ya udah, setelah s dan itu, aku taunya itu, Kak, setelah aku sudah memberikan kesempatan kedua, gitu loh. Sebelumnya juga, dia udah pernah mhm, iya kan.
Mmm, mhm, terus? Mhm. Mhm mhm, iya. Mmm. Oh, oke, aduh, sakit banget ya, emang, ya. Mhm mhm, terus?
Sebelumnya dia juga udah udah pernah begitu, kelakuannya, selingkuh, aku kasih kesempatan, dan ini malah menurut aku, lebih gila, <chuckles> lebih parah.
Terus? Mmm, oke, oke oke, oke. Tapi aku aku mhm, aku kepo, nih, Mbak, kan, Mbaknya udah ngasih kesempatan tuh, 2 kali. ya kan, ini ini kan, itungannya 2 kali kan, terus, eee, dia ngehianatin lagi, eee, untuk setelah kejadian tersebut nih, setelah kejadian ten ter tersebut, Mbaknya mengalami trauma kan, orang-orang tuh, sering banget kan, kalau misalnya, nge eee, selingkuh, terus kayak n n di dalam hubungan yang perselingkuhan gitu-gitu, sering banget kan, kayak takut untuk ngejalin hubungan lagi, gitu-gitu. Nah, itu, eee, di Mbaknya juga punya pemikiran kayak gitu, atau Mbaknya, kayak enggak enggak enggak ada menanam kayak gitu di pikiran Mbaknya?
Iya, jadi Mhm.